อืม เข้าใจได้เลยครับผม กับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ย คุณกำลังหาวิธีที่จะละเลิก หรือคึ ใช้เวลาน้อยที่สุดไปกับมันใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ เพราะรู้สึกว่า มันเริ่มกัด ก กัดกินแบบชีวิตของเราไปมากเลย เราแทบจะไม่ได้แบบ เหมือนแบบไม่ได้ ไม่ได้คุยกับคนจริง ๆ อะค่ะ อืม เออ เราก็เลยรู้สึกแบบ เออ ๆ นี่ ส สัมพันธภาพต่าง ๆ ของเราเนี่ยเริ่มลดลง ไม่ว่ากับเพื่อน กับครอบครัว กับคุณแฟนเองก็ ก็ดี อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ
อือฮึ เข้าใจ <laughs> ใช่ ๆ ผม อา โอ เค ครับ ครับ อือฮึ ๆ ๆ ขอบคุณนะครับที่เล่าให้ฟัง เห็นได้เลยว่ามันส่งผลกับคุณมากนะ และกับคนรอบข้างด้วย แล้วเนี่ยไอ้การแจ้งเตือนไหน รบกวนงาน หรือการพักผ่อนของคุณบ่อยที่สุดล่ะครับ?
จริง ๆ ก็น่าจะเป็นพวกแบบ เอ่อ การแจ้งเตือนข้อความเข้าอะนะคะ แล้วก็รวมไปถึงพวก เอ่อ การแจ้งเตือนของเกม การแจ้งเตือนของพวกโพรโมชันต่าง ๆ เนี่ยแหละค่ะ ที่ ที่เราสนใจนะ แล้วเราก็เหมือนไปสมัครสมาชิกเอาไว้อะ แล้วพอเขาแบบว่าเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ย เราก็ อุ๊ย! วันนี้ กาแฟลด 1 แถม 1 อะไร อย่างเงี้ย <chuckles> ก็จะแบบ เออ ตกเป็นทาสการตลาด ก็ไปสั่งมาซื้อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อะฮะ ครับ อ๋อ <laughs> เข้าใจ เข้าใจเลยครับผม อืม ๆ ๆ แต่ผมมองว่านะครับ ที่อยากจะให้ ฟ ให้ ให้สังเกตเลย คือควรที่จะมีขอบเขตในการใช้นะครับผม คุณเคยลองแบบว่าหาวิธีจัดการ สิ่งพวกนี้ไหมครับ? เคยลองวิธีไหนมาบ้างแล้วครับ?